Ah, heu, ça, heu, ça, je sais pas, heu, je p je me <blows air> je sais pas, je mets pas vraiment de limite. Je me dis aujourd'hui, ben je je sais pas, admettons, je je range, heu, la salle de bain et heu et en fait, heu, vu que c'est juste un endroit, c'est assez rapide, tu vois? Tu tu as juste à faire ça. Et après, heu, beh, plus tard, genre le lendemain, je me dis: «OK, ben je fais ça et et à la fin de la semaine» bon, si vraiment c'est grand chez toi chez moi c'est pas très grand, donc en soi, heu heu. Ouais, donc moi ça va être très vite, tu vois? <laughs> Mais quand vraiment je sais que c'est ça me paraît insurmontable parce que j'ai plein de trucs à faire et que en fait, c'est surtout ça, c'est le fait d'avoir plein d'autres choses à faire en dehors du rangement, tu vois?
Ouais. Ouais. Mmh, ouais non, chez moi c'est pas très grand du tout, heu. Hein, hein. Mmh mh, non mais c'est ça c'est bien, mmh. Bien sûr ouais. Bien sûr. Mmh mh, mmh.
Mais ça, ça m'a pas mal
Le truc, c'est que moi j'essaye, tu vois? Et le truc, c'est qu'en fait, heu, j'ai tellement de choses, tu sais, j'ai j'ai mon matos, heu, de pro, j'ai, heu, mes trucs perso et en plus te tu t enfin, tu sais j'ai organisé ma chambre parce que tu vois j'ai une table, heu, tu sais, heu, pour faire le pour me maquiller et tout tu vois? Et cette table là, je l'utilise jamais tellement, il y trop de trucs dessus. Tu vois? Donc ça déborde.
Mmh mh. Ouais. Ben moi, j'ai un peu comme j'ai un peu un truc comme ça avec, heu heu, la table, heu, du salon, tu vois? J'ai plein de trucs dessus, <chuckles> du coup, je m'en sers pas. <chuckles> Mais je sais que franchement, ça prendrait pas de temps pas trop de temps. En fait, même quand je la range, je laisse toujours des trucs dessus, quelques trucs, je me dis ça en fait, s il faut vraiment que j'arrête de faire ça.
Ouais. Mmh mh mh. Mmh mh.
Et c'est dur, hein!
Beh, c'est ça, hein. Ça, j'arrive pas aussi, heu, c'est trop difficile parce qu'en plus on est, heu 4, donc heu oh, enfin moi, je range déjà des trucs, heu, voilà.
Ben oui, ça veut dire que même si tu ranges, au bout d'un moment, heu, enfin il y a quelqu'un qui va déranger derrière, ça va très vite.
Ouais, surtout les enfants, laisse tomber, tu ranges leur chambre, heu, tu tu reviens mmh.
Ben ouais, tu te dis en fait ça prend un temps fou de tout ranger, faire le ménage, par contre, heu, déranger même quand tu cherches un truc, c'est déjà le bordel.
M mais bien sûr, tu sors tout, en fait, moi c'est pas rangé. <laughs> Ah laisse tomber. Et en plus tu sais, j'ai une méthode tu sais pour plier les habits. Tu vois? Tu as, tu vois, regardé, heu, Marie Kondo?
Ouais voilà. <laughs>